Hello po, isang magandang umaga po. Kumusta po yung buhay-buhay po natin ngayong Lunes?
Hello, magandang umaga rin. Ito, ah, mahirap mag-ano, ah, makipagsapalaran sa Lunes, lalo na 'pag maghahatid ka ng mga bata sa school. <chuckles> Kayo po ba, kumusta naman tayo?
Mm. Mm. Hmm. Ah, ito po, bale rest day ko pa po. Mamayang gabi pa yung pasok ko sa trabaho kasi panggabi ako. Um, meron po ako, meron, ah, meron po ako ditong mga katanungan na gusto ko pong malaman po yung iyong opinyon po. Ano po yung mga pinakamahirap na aral na natutunan mo po sa buhay?
Nice, mm. Ah. Hmm, sige go. Ah, magandang tanong mo, ah, pero medyo mahirap din. <chuckles> Subukan kong masagot. Ah, maraming ano, eh, marami akong pinagdaanan sa buhay talaga na nagbigay ng aral sa'kin, eh, yun yung tawag dun, yung pagdating sa pera, yung though hanggang ngayon pa rin naman medyo na na nakakalimutan ko pa rin yung aral na yun. Pero yung tipong, ah, 'wag kang bumili ng bagay na wala kang pambili, <laughs> yung parang ganun. Yung 'wag masyadong gumamit ng ng credit card, kaso nga lang dahil kinakapos sa ula ah, sa pera, so parang napapakapit tayo sa mga online lending apps. Eh, minsan naman pagdating sa trabaho, yung 'wag kang masyadong maging masaya.
Mhm. Oo. Sige. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah. Mm. Hmm. Mm.

Mm, why?
Kasi minsan kasi minsan parang 'pag nagiging halimbawa nagiging kalog ka sa opisina, yung parang minsan nawawalan ng traba ng respeto sayo yung ka-opisina mo, yung yung parang puwede nilang sabihin sa'yo yung kahit ano, tsaka kung tsaka marunong ka dapat, makipag, ah, anong tawag dun may may term sa BPO, eh, yung tipong, yung para makipag-ara rambulan ka, makipag ano ka, an ano tawag dun, yung yung ano ka, magaling ka rin, ah, mang-asar.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm, ma makisama? Ah, okey.
Hindi, eh, yung mang-aasar ka din.
Kengkoy ganun, like that?
Hindi kengkoy kasi 'pag naging hindi, ah, parang yung Penoy Henyo 'no hindi ano siya, um, yung mga yung bawa inaasar ka, siyempre dapat hindi ka maging pikon, pero dapat marunong ka rin, i-draw yung line na hanggang saan lang. Dapat may respeto pa rin sila yung mga mo kasama mo.
Mat makisama. Nay Mm. Hmm. Hmm, parang limit, limitation.
Oo, oo. So yun, ikaw ba? Ano yung mga, natutunan mo sa buhay na, ano, puwede mo i ma-i-share?
Hmm. Mm. Eh, sobrang ano nito dramatic. <chuckles> Sana nga ano, sana maka makakarelate ka sa'kin mai or maitawid ka 'to ng mabuti sa'yo. Akin yung pinakamahirap na aral na natutunan ko sa buhay is to let go someone you love. Ganun. Kasi mm, recently lang nitong year, meron kasi akong ganiyang, um, issue. And we're living in the same house for almost 2 years, but we decided to separate ng house na, kasi ano, he cheating on me, ganun. Nahuli ko siya. Mm. Okey lang. Na tapos na yun. Bale natapos ko na lahat ng iyak, lungkot, hindi nakakatulog, hindi nakakatrabaho ng maayos, ayun yung parang naging cost niya sa'kin na up until now parang nangyayari siya, nagre-relapse pa rin. At parang feeling ko hindi pa rin naman ako natutot natututo sa aral na, nangyari sa buhay ko na 'yan, kasi up until now we still have communication, lagi akong nagpapatawad ng someone. Siguro yun yung mga hindi ko pa talaga natututunan, ah, up until now kasi ano ko, eh, soft-hearted ako, eh, then hindi ako agad-agad nagagalit, talagang binibigyan ko ng more chance, lagi akong forgive ng forgive kahit kahit ano, kahit maling-mali na yung mga ginagawa niya. Parang feeling ko nato-tolerate ko siya, dahil nga lagi akong accept ng accept sa kanya, parang hindi niya na nakikita yung limitation niya, lahat ng ginagawa niya ganun. Parang, lahat na parang cro nagko-cross the line na siya, pero wala siyang pakialam, kasi alam niyang tatanggapin ko siya ng tatanggapin, kasi 'yan nung pagkakilala niya sa 'kin na soft-hearted ako.
Okey, go. Maitawid mo. <chuckles> Oo, oo, sige. Hmm, tama, tama. Okey. Hmm. Hmm. Ah, sorry ano, pasensiya na po, oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Tama. Mm. Mm. Oo. Mm.